Nah, betul betul, kayak gitu, Kak. Jadi, ada beberapa lagu itu tuh yang aku ketemunya tuh justru pakai pas pakai beda platform, pakai YouTube, gitu. Baru tau, kayak, "Oh, ada ya? Jadi, oh ternyata dia rilis lagu ini, ya?" gitu. Kayak ya udah, aku jadinya memanfaatkan dua platform itu sih sekarang, baik itu platform Spotify, maupun platform YouTube. Cuman memang, eee, nggak sesering Spotify sih Kak, karena, eee, Spotify tuh kan dia lebih secara templat ya, secara UI-nya, atau kayak letak-letak fitur-fiturnya tuh kan lebih mudah, memang diatur, memang dibikin kan memang khusus buat denger lagu, jadi, nggak seribet YouTube yang memang dikhususkan untuk video, sebenernya, kan? Belum lagi aku nggak langganan premium YouTube nih, jadi kadang suka gedek juga sama iklan YouTube-nya kan, makanya kayak, eee, ada nilai tambah, nilai kurang juga nih, makai masing-masing aplikasi ini, gitu.
Mhm. Mhm. Betul, iya. Oh, gitu. Iya iya. Iya, karena YouTube kan kalo dia, apa, tidak ditampilkan dia nggak bisa jalan ya. Maksudnya kalau kita buka aplikasi lain YouTube-nya mati. Bener nggak sih, kayak gitu?
Betul. Iya! Ya, bener banget lagi. Kecuali lagu-lagu lirik ya, kadang tuh ada sih Kak, lagu-lagu yang kalau kita ganti tab, kita buka aplikasi lain tuh dia malah muncul di layar tapi jadi kayak pop-up, gitu loh. Jadi kayak muncul jadi 1 layar kecil tapi itu nggak semua video, sayangnya. Makanya sejauh ini sih aku tetap tim Spotify ya, daripada iya iya, benar benar, kayak asal putar aja, toh aku juga langganan premium, jadi nggak terikat iklan lagi lah gitu, tinggal denger lagu aja. Kalau YouTube kan, tadi ya, walaupun dia ada lagu-lagu yang aku nggak bisa akses di ss Spotify, ya tetep mungkin ada bayarannya juga, aku harus nonton iklan lah, belum lagi ada lagu-lagu yang nggak bisa diputar kalo nggak nontonnya. Jadi aduh bingung juga nih kayak kadang suka bolak-balik lah aku, kadang YouTube, kadang ganti ke Spotify, kadang suka, eee, mana mood-nya juga, gitu kan.
Mhm. Mhm. Hmm, ya ya ya. Hmm. Lebih enak ya, yang stop mhm mhm. Mhm. Betul. <chuckles>